أنا عشقت المضرب. <giggles> لأ، عن حب، عن حب. بص أنا حبيت
آه، لا ده أنت واخد الموضوع بقى عن حب. آه، طب بتحس بقى إن ال المهارة دي أو العادة يعني لسه أنت مرتبط بيها لحد دلوقتي، لدرجة مثلًا أنت بتقول أنت سبتها دلوقتي، بس بتحن لها أوقات وممكن تروح تلعب وكده؟
أنا سبتها كشغل لأ، ك سبتها كشغل، لكن كلعبة ما سبتهاش. يعني بقى يعني مثلًا كل أسبوعين يعني في الشهر مرّتين أو مرّة على الأقل إيه، ب باجمع بقى أصحابي وكده وبنروح نلعب. بس هي أثرت يعني كمان إيه، أنا باقول من غير الرياضة دي أصلًا الواحد ما كانش هيبقى بالصحّة دي، يعني لولا الكام سنة ال10، 12 سنة والّا 14 سنة اللي لعبهم رياضة دول فاهم؟ كان صحّة الواحد اتأثرت كتير. يعني الواحد بيشوف اللي في سني دلوقتي يعني آه، بي لمّا بيمشي خطوتين بيتعب مش عارف يطلع السلم بينهج بتاع، أنا لمّا بالاقي نفسي الحمد لله كده لمّا يعني بامشي وبتاع وكده باقول آه، ده من أثر الرياضة اللي أنا كنت بالعبها. فأثرت كتير يعني.
آه. امم. طبعًا، آه. آه، فعلًا عندك حق، آه. الرياضة بتساعد كتير جدًا في صحّة الواحد وبتخلّي على الأقل جسمه رياضي كده أو حتّى لو هو بطل فترة و وحب يرجع تاني، بيلاقي جسمه مساعده.
يا باشا طبعًا. يعني أكيد. يعني طبعًا، ال الرياضة يعني أولًا عملت لي يعني هي بتقوى عضلات الإيد، يعني والWrist بتاع الإيد وكده، والرجل بقى وعضلات الرجل من الحركة والجري وكده، دول فارقين معايا جدًا، فاهم؟ يعني على قد ما كانت لعبة مت متعبة وشاقة بس اللي خدته منها استفادة بقى حاسس بيه دلوقتي، فاهم؟ في كل حاجة.
فعلًا عندك حق. امم. أيوه، آه، أكيد طبعًا. طب خلّينا بقى نرجع كده لورا شويّة مثلًا، وأنت بقى كنت لسّه ص آآ، وأنت كنت لسّه صغيّر كده، آمم، هل بقى كنت عندك مشاكل وأنت بتعمل الهواية دي بقى كنت بتزهق من التمرين و والكلام ده، وكنت إزاي بتتعامل معاه يعني في طفولتك؟
نرجع. امم، هاقول لك، هاقول لك بقى، بس ما تضحكش ها؟ أكبر مشكل بقى <giggles> أكبر مشكلة عندي، لمّا كان النور يقطع، فاهم، وأنا في الملعب، والتكييف يفصل، يا لهوي! كان يبقى ن نكد، فاهم؟ <giggles>
<chuckles> أكيد طبعًا، آه. ياه! آه، أكيد طبعًا. أ طيب ما فيش تمرين بقى كده النهاردة ب بنروَّح.
امم، آه، لا هي المشكلة اللي هاقول لك حاجة أنا باهزر معاك، بس المشكلة بقى الأساسية، إن إن لمّا كنت باسافر يعني أنا كنت أهلي بقى في الصعيد وكده ولو ساعات كنت باسافر فترات شويّة طويلة يعني، فاهم؟ فلما كنت باسافر بقى وابعد عن اللعبة، فاهم، وأنا صغيّر وطبعًا في الصعيد بقى ملعب سكواش إيه! ده آخرهم كرة شراب في الشارع. تمام، ما ما فيش آه، يعني أنا لقيت الملعب بعد عذاب، ولقيته ملعب أصلًا يعني يعني يعتبر عاملين حاجة م مش ملعب. المهم يعني، فكنت متأثر أوي بقى وهاقعد مخنوق وإزاي أنا هابعد على اللعبة كل ده، يعني ده كان أكبر المشاكل بقى لمّا أسافر بقى يعني إيه، الصعيد وكده إن أنا ما ما أعرفش ألعب ما أعر مش هالاقي مش هالاقي أصحابي مش مش هالاقي الناس اللي أنا متعوّد ألعب معاهم، دي كانت مشا مشكلة كبيرة يعني.
آه. امم. <laughs> بالضبط، آه. لسه ما فيش ثقافة أصلًا هناك آه، اسكواش. هن فعلًا، آه.